その主役の男性の方がま、婚約して
はい。
で、初めてその婚約相手のの家族の方に会う。
はい。
すごくおっきいしゅあ、週末か、ま、休日で、その相手の親御さんに会うんですけど。
は はい。
で、そのやり取りがすごく面白いっていうか。
ええ、はい。
うーん。
そうなんだ。
そう、すぶついろんな悲劇が起こって。はい。
うーん。なんか昔に比べると、今映画ってすごく見やすくなったじゃないですか。
はい。
昔はなんか、まあね、ほんとに、私も今海外に住んでいて、でも日本に住ん小さい頃住んでた時って、映画って言ったら、え、ビデオを借りに行かなきゃいけないし、ビデオデッキととかの時代ですよね。
うーん。 な <chuckles> 懐かしい。そうですよね、TSUTAYA とか、ブロックバスターっていうのが
で。え、そうですよね。そうですよ。で、ビデオ借りに行くか、もしくは、あの、なんだっけ、日曜ロードショー、あ、土曜ロードショーですね、なんかありました、その、そっち系が。あれを、あの、ひたすら毎週楽しみにして、でも自分で選べないじゃないですか、流されるのをひたすら見るみたいな。
うん。 うん。 ありましたね。はいはい。 うーん。 あ、そうそうそうそうそう、地上波のね、映画見てましたよね。
そう。<laughs> そうですそうです。だから、なんか、ほん今はでも、あの、自分で見たいものを選ぶ時代じゃないですか？
うん。 うーん、そうですね。

あ、分かりでも、あれ、す、私、あの、息子5歳になる息子がいるんですけど、この息子と紅の豚を、あ、たみあの、見せてたんですよ。そしたら、あの、海の中で、あの、げんあの、このぶ豚ちゃんと、な名前何でしたっけ、なんろ名前でが、ど忘れして出てこない。<giggles> あ、あの、はと、あの、もう1人の、あの、パイロットが、あの、女の子を巡って殴り合うシーンがあるんですけど、覚えてますかね？
うん。 はい。 はい。 はい。 いい。 うん。 はい、大丈夫ですよ。はい。 うん。 はいはい。 あ、おぼえ、ちょっと覚えてないですね、今。
あ、ほんつ、なんか、あのあの、空の上で戦ってて、それがもう、あの、お降りてきて、その海の中でも殴り合いの喧嘩するんですけど、それを見てもの凄い息子が笑ってたんですよ。<chuckles>
はい。 はい。 おお、お、ほ。へえ。
ね。そう、でも、なんか、こういう、あの、お男臭い感じのシーンってやっぱ、息子もなんか、あの、あれ、やっぱ、そ感じんのかなと思って、なんか、すっごく笑ってて、へえ、こういうの、面白いんだと思って見てま
はいはい。 ああ。 なんかなんか子供が、なんか、そう言う映画とか見て笑ってるの、<chuckles> はい、目の前で見てると、ほんとほっこりきますよね。うーん。
はい。 あ、そうなんですよ。だから、ああ、こう、ジブリ見て、ちゃんと、あの、笑えるような歳になったんだなと思って、ちょっとうれしかったんですけど。
<chuckles> いいな、紅の豚。そんなシーンがあったんだ。
そうですよ。そうなんですよ、だからなんか他にも、あの、ラピュタとかでも、ちょっと男の人たちが、あの、殴り合うシーンがあるんですけど、も、揉めちゃうシーンが。そこでも凄い笑うんですよ。
はい。 はい。はい。おお、凄い。あ、ちゃんと笑えるシーンがあるんですね。ちょっと忘れちゃったけど。うん、ね。ちょっとラピュタとかナウシカは難しいじゃないですか。子供に、ね。んね。でも、そう言うワンシーン、ワンシーンがあると、うん、楽しいですよね。
だから <giggles> うん、そう、だから そう、なんなんかねはい。 難しいね、ナウシカは特に難しいすよね。 うーん、ちなみにはい。はい。一番好きなジブリの映画ってありますか？
僕はやっぱり、もののけが、凄くにんしょうありましたね。
あ、もののけ姫、はーい。
はい。